Doğru. Yani evet, aslında, eee, bu şekilde kız arkadaşımla konuşursam, eee, yani senin dediğin gibi gerçekten sonuçta biz, eee, eve çıkıyoruz, eee, birlikte bir şeye giriyoruz, yani bir yola giriyoruz, belki ileride evleneceğiz. Eee, yani sonuçta ciddi bir ilişki yani bu, ki yani, eee, tabii ki ben direkt annesiyle konuşamam ama yani ona biraz böyle, biraz şey yaparsam. Eee, ya, işte, "Annenle bir konuşsan yani birlikte çıkmak istiyoruz, en azından bize küçük de olsa bir destek sağlasa." Eee, yani belki bizim ihtiyacımız olan rakamın tamamını karşılayamasa bile en azından bir kısmını karşılamış olsa Örnek veriyorum: Bizim 1.000 birime ihtiyacımız var, dese ki "Ya, ben 700 birim çıkartabiliyorum." En azından arkadaşımdan, eee, daha düşük bir şey, borç isterken kendimi daha rahat hissedebilirim di yani, direkt böyle yani, "Bana €1000, birim lazım." eee, dediğimde, eee, direkt şey yapabilir, eee, ters tepebilir. Daha düşük bir şey istemem, eee, daha, eee, kolay olabilir aslında ya. Çok doğru söylüyorsun.
Öyle. Hı hı. Elbette. Hı hı. Belki de. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı, kesinlikle bu noktada en azından, eee, sen, eee, borç para isterken o kadar, eee, çekinmezsin. Eee, bir yandan, eee, çekinmediğin gibi, eee, o kadar, eee, büyük meblağda, eee, para istemeyeceğin için reddedilme ihtimalin de daha az olabilir. Çünkü, e, diğer türlü bu kadar yüksek meblağda, eee, bir parayı, ııı, iş arkadaşlarının da çıkartamama ihtimali, eee, çok yüksek olabilir. Eee, eğer o yüzden böyle imkânın varsa kesinlikle faydalanmanı tavsiye ederim.
Evet. Tabii ki. Yani evet, bu, ııı, olay bayağı bir kafama yattı. Eee, bu şekilde, yani B planıyla ilerlemek benim için gayet mantıklı olacak. Ben tavsiyelerin için çok teşekkür ederim. Bayağı rahatladım. Eee, üf, görüşmek üzere.
Hı hı. Ti rica ederim, ne demek. Yardımcı olabildiysem çok sevindim. Görüşmek üzere.